Alors j'organise tous les 2 ans une, heu, une exposition, heu, artistique, enfin, je je j'organise, j'aide d'organiser une exposition artistique dans des locaux industriels, heu, où on accueille, heu, beaucoup d'artistes locaux, et heu, j'étais en train de regarder pour organiser la la prochaine, et puis je suis retombée sur des, mmh, heu, tu sais on avait fait un livre d'or et donc je suis tro tombée sur des des commentaires sur le livre d'or et il y avait des, mmh, heu, des commentaires ou en tout cas des avis très personnels sur certains des tableaux ou des oeuvres proposées, et du coup, bon, ça m'a fait réfléchir à la m toute cette question autour de l'art un peu philosophique, la critique d'une oeuvre, est-ce que l'art est critiquable? Heu, tu vois? Toutes ces ch choses-là.
Ouais, OK. Mmh mh. D'accord. Ouais. Ouais, je vois. Ouais, je comprends.
Et je me demandais, heu heu, en tout cas pourquoi la critique d'une oeuvre elle peut provoquer des réactions très vives chez certaines personnes, pas chez d'autres, le l'artiste? Tu vois? Comment il reçoit, hein? Je sais pas si toi tu as déjà, heu, réfléchi à cette question-là.
Mmh mh. Alors oui, effectivement, heu, l la critique d'une oeuvre d'art, ça peut être quelque chose de très personnel, je je trouve. On a parlé dernièrement avec des amis de Guernica. Heu, je sais pas si tu connais cette oeuvre? Et on m'a dit: «C'est magnifique, c'est super» oui, c'est quelqu'un qui était allé le voir, heu, je ne sais plus exactement, où il est exactement, hem au musée du Pra au Prado à Madrid peut-être, je sais plus, et il me disait de le voir en vrai, c'est une super, heu, œuvre, elle est magnifique, et moi, quand je regarde Guernica, pardon, hein, mais c'est pas beau, je trouve pas ça beau, et du coup, on a eu un vif débat, heu, en entre nous pour savoir si c'était beau ou si c'était pas beau, et ça a été super difficile de nous départager parce que, moi, j'ai l'impression que c'est le dessin d'un enfant de 9 ans, heu, avec l'imagination, heu, fertile débordante.
Ouais. Ouais, ouais, bien sûr, c'est le grand tableau de Picasso? Est-ce qu'il est pas au Guggenheim de Bilbao? Ah non, d'accord. Ah, peut-être ouais, ouais, bon, bref. <laughs> Ouais. <laughs> <laughs> Mmh mh. D'accord.
Et et du coup, si je dois comparer ça avec une vraie oeuvre d'art, pardon, hein, heu, mais si je dois comparer ça avec une vraie oeuvre d'art comme, heu, je sais pas moi, Degas, Manet, Delacroix, La liberté guidant le peuple, heu, j heu, on est quand même très loin d'appeler ça de pouvoir appeler ça de l'art, donc ça a ça a organisé un très vif débat sur le sujet. Qu'est-ce que tu penses toi de Guernica, par exemple?
<laughs> D'accord. Hem, alors moi, Garnica, tu vois, je la je l'appréhende vraiment sur le côté un peu, heu, heu, idéologique. Heu, si j si je prends le dessin en lui même, je le trouve pas beau, heu, tu vois? Il il fait pas naître chez moi une émotion particulière, heu, je mais mais pas non plus quelque chose de sombre ou quoi. Je suis assez, heu, assez, heu, <clicks tongue> détachée, tu vois? Ça me fait rien de particulier. Par contre, ça me fait penser au côté idéologique, mais heu ouais, après, je me pose la question du coup de Picasso, de façon générale: «Est ce que c'est parce que tu es moins sensible à cette forme d'art là et que tu es plus sensible à, peut être, à d'autres formes de dessin ou quelque chose de plus réaliste?»
Ouais. Mmh. D'accord. Mmh. Mmh. Ouais, je comprends. Oui, c'est vrai.